Doğru söylüyorsun. Belki şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Ne geldi biliyor musun? Eee, belki şey, ımm, yani, senin söylediğin gibi kendi alanım ya, kendi ilgi alanlarıma ortak olan insanlarla bir araya geldiğimde onların artık, yani dışarı çıkma, sosyalleşme alışkanlıklarına da alışırım. Yani, şöyle, şimdi onlarla 7 saat bir yerde durmak daha kolay olur bir şey, eylem üzerinde. Öyle, öyle alışıp belki bunu da diğer tarafa hafif aktararak bu benim diğer tarafta da sabrımı geliştirebilir belki.
Evet. Tabii. E, tabii ki. Belki de.
Doğru söylüyorsun. Bunu yapacağım. Peki, eee, bir şey soracağım, sence bu gitmem, hani, b b başta bahsettim ya, gitmek zorunda olduğum etkinlikler, bu sıkıcı etkinlikleri nasıl yönetebilirim. Yani eşimle bu anlamda tartışmak yerine nasıl bir çözüm bulabiliriz de ben orayı daha şey yapabilirim, yönetilir hâle getiririm?
Evet. Evet. Ya, orta noktada buluşabilirsiniz. Eee, sen böyle aslında, eee, ben diliyle kendini eşine ifade edersen, eee, aslında daha böyle olumlu, nazik, eee, ve sıcak ve net biçimde kendini anlatırsan bence bu noktada eşinle orta noktada buluşacağınızı düşünüyorum. Yani, örnek veriyorum sen 1 saat yemeğini kalk eee, yemeğini yiyip kalkmak istersin. 1 saat oturmak istersin ama ekim şey, eşin, eee, 5 saat oturmak ister. Eee, e, orta noktada buluşup b mesela 2 saat, 2-2.5 buçuk saat oturabilirsiniz. O da biraz erken kalkar senin için. Sen de biraz onun için fazla oturursun. Böylelikle ikinizin istediği de olur.
Hı hı. Hı hı. Evet. Doğru söylüyorsun ya. Yani bunda ortada buluşabiliriz. Ben biraz dayanırım, o biraz daha gelir. Doğru söylüyorsun. Bunu ku açıkça konuşmakta fayda var. Ya, seninle konuşmak çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim.
Harika, rica ediyorum, ne demek. Görüşmek üzere, kendine iyi bak.
Görüşürüz.
Hoşça kal.